そうですね。あの、少し話したいことがあるんですけど。
あ、はい。どうされたんですか？
あの、今自分には、あの、2年ちょっとぐらい付き合ってる彼女が、まあ、いるんですよ。
あ、はい。うん。
それで、あの、今年の春からま、あっち側が就職したってのがあって、遠距離恋愛になったんですよね。あの、自分がまだ学生で。
うんうん。 ああ。 うーん。
ま、それで、ま、結構あっちの仕事が、ま、かなり忙しいらしくて。
うんうん。
ま、やっぱり忙しいと、なんか、時間取るのって、なんか、やっぱり難しいじゃないですか。その、わざわざこっちに来て会うとか、なんか、あっちに行って会うとか、ま、なんか、旅行に行くとか、そういうのもすごく難しいじゃないですか。
うん。 確かに、ちょっと調整するのも大変になりますよね。うん。
そうなんですね。それで、やっぱり、なんか、一緒に過ごす時間ってのが、まあ、ものすごい減ってて。
うんうん。
ま、それは、なんか、たまには会うんですけど、なんか、やっぱり、ま、それじゃ、やっぱり、その、いちそのよりも前の、なんか、普通になんとなく会ってみたいな、なんとなく普通に遊びに行ってみたいな、なんか、そういう
うん。 うーん。
風な、なんか、関係じゃなくなっちゃったなってのは、自分の中であって。うん。
ああ。うーん、辛いですよね、ちょっと。うーん。
そうですね、なんか。うーん。ま、これをこの付き合い方は、なんか、自分の望んでるものなのかなみたいなのは、ちょっと、まあ、あって。うーん。
うんうん。 さみ うんうん。そうですね。遠距離なっちゃうと、やっぱどうしても、その、ま、直接会う機会というのがすごく減ってしまいますものね。
そうですね、まあ、月に1回会えたら、そ、まあ、いい方な気はしますね。
うん。 うーん。え、それまでって恐らく、その、ま、一緒に多分大学が一緒だったんですよね？
ま、そうですね。はい。
でね。ってことは、もうほとんど毎日に近いぐらい会えてた状態ですよね、きっと。
そうですね、別に大学では別に学部とか同じ訳だった訳じゃないので、会う訳じゃないんですけど、ま、なんか、キャンパスで会うこともありますし、ま、普通に近くに住んでたので全然、ま、簡単に会えたので。う、そんな、むすごい、会うハードルがすごく低かったんですけど、もう今は、その、ま、遠距離と言っても、なんか、結構遠くて、その遠距離が。
はいはい。 うん。 うーん。うんうん。 はい。 ああ。
ま、新幹線だと、その、4時間ぐらいかかって、ま、飛行機で、あ、2時間ぐらいなんですけど。
うん。 あああ、遠いですね、ちょっと。ううんうん。
ちょっと遠いんですよね。なんで、新幹線で多分2時間とかだったら、あの、高速バスで多分、3000円、4000円とかなので、ま、なんか、そこまで自分が、なんか、時間的に余裕があるので、そこで、なんか、ちょっと行ってみるとか出来たんですけど、さすがにここまで遠いと、別に高速バスはもう安くないですし。
ふん。 うん。 うん。 そうですよね。1回その往復するだけでも数万円かかるぐらいの、うーん。
すそうなんですよね。ま、2万、3万とかなので、結構自分の、ま、学生にとってはすごい厳しい、なんか、大きな出費なので、ま、難しいなとは思ってますね。
ああ。なんか そう、うん。ですね。 うーん、彼女の方に来てもらうにしても、やっぱ同じぐらいの金額だったり時間だったりとかはかかるし、ね、いっかいあたりにさんまんってなってくると、ま、社会人だとね、もちろん学生よりは多少余裕があるとはいえ、そこまで、でもね、簡単に出せる金額でもないと思うので。うーん、なかなかちょっと不安になりますよね、そうなってくると。
うーん、そうなんですよね。 そうですね、やっぱり
うんうん。
なんか、あ、ま、相手は社会人で結構周りの人が多分結婚とかしてると思うんですよ。
なはいはい。
ま、自分はまだ学生なので、あんまり考えてないんですよね、そこら辺は。ま、でもなんか、相手はそのはん話題をなんか結構持ち上げてくることがあって、あ、よなんか自分としては、その、今の状態でその話をされても、なんかあんまり会ってないのに、なんかそこの判断をしろって言われたところで、なんか
うんうん。 うーん、確かに。 うん。 うーん。 うん。
ま、なんか難しいなっていうのはありますね、自分とっては。
うん。 そうですよね。えっと、その、ま、環境とか状況とか一回置いとくとして、その彼女とまあ、この先ずっと、ま、結婚していきたいなみたいなお気持ちとしては、持ってらっしゃるんですよね？
そうですね、ま、ありますね。ま、あるんですけど、なんか、ま、さすがになんか大学卒業してすぐとかは、ま、自分としてはなんか考えられないですし。
うーん。うーん。 うん。 もう少しやっぱり社会経験を積んでちょっと、ま、安定というか、基盤を固めてからってことですよね？
うすわ。 そうですね。なんか、まあ、あちら側なんせ、子供がすごく欲しいって言ってるんですけど、で、それも自分としては
うんうん。 ああ、はい。 うん。
「ん」っていう感じで、なんか、そうですね、社会人になって1年目とか2年目で
うん。 うん。
子供できるのかみたいな、なんか、あんまり、なんか、最近ってそういうの一般的じゃないじゃないですか。なんか、結構、ま、だいたいみんな遅いじゃないですか、大学卒する人たちは。
うん。 結構そうですね、ま、大学卒業して社会人になって3年、4年ぐらいしてから、ま、ピークかなっていう感じはありますが。まあ、でも早い方もいるにはいますけどね。うーん、人によるっていうところが多分大きいんじゃないかなっていう気はしますけど。ま、でも、うーん、やっぱり3年、4年っていう方が多数かなっていう気はしますね。
うーん。 うーん。なんか、自分が思ったのは、あの、なんですかね、ま、自分の仕事もまだ全然覚えてないし、生活にもぜぜん慣れてない状態で、また、なんか、慣れてないことが入ってきてって、なんか、そんな、色々やってると、なんか、そうですね、なんか、逆になんか
うーん。うん。 はい。 うん。 ああ、あ。 うん。
あんまり関係がうまくいかなくなるんじゃないかっていう方が大きくて。
あ、確かに、ぜ全部が、なんか、どっちつかずというか、どれも、なんか、中途半端になっちゃう、ん、気けん気がしますよね。
そうなんですよね。なんか、仕事にもなんか打ち込めないし、ま、なんか、別に、その、育児をしてみようにも仕事のことをずっと考えなきゃいけないですし、そんな1年目、2年目とかだったら。
うん。うん。 うんうんうん。
なんか、そういうことを考えると、ま、それは、なんか、結構話し合う必要があるのかなとは思うんですけど、その時間が結構取りづらいっていうのはあって、かなり。
うーん。 確かに、そうですよね。ネット、ま、その、う電話とかでお話しするって言っても、やっぱ直接会うのとちょっと、その、なんでしょ、持ってる温度感みたいなのってあんまり伝わりにくいですもんね。
そうなんですよね。ま、別に電話がつまらないわけじゃないんですけど、やっぱり、なんか、会って話してるのと比べたら、全然相手の感情も、そこまで伝わってこないですし。
うーんうーん。 うーん。 うーん。
ん、顔を見て話してないので、そこまで。 うん。
確かに、そうですよね。ああ、先のこと考えるっていう、ま、か一緒に考えるにしても、やっぱり、ちょっと会う時間を少し増やせると、も少しちょっと安心出来ますよね。
う、そうですね。やっぱり、その、会って話さないことには、なんか、自分としてはやっぱ全然何も分からないし、前に進まないなとは思ってるので。ま、でもやっぱり相手も相手で忙しいので、ま、そこは、なんか、すごい、ま、自分にとっては難しいところですね。自分がなんかそれを、すごい押し出しても、わがままみたいなっちゃうだけなので。
うーん。 うんうんうん。 はい。 確かに、そうですよね、うん。いや、ちょっと、そうですね、彼女は彼女でやっぱりお仕事を今ま、頑張ってるタイミングだと思うので、ね。そこを、ま、ねじ曲げてもっと会おうよっていうのも、ちょっとやっぱこもこっちの気が引けちゃいますし、それね。
ま、なんか難しいですね。 うーん。 その そうなんですよね。別に、なんか、大学生で、他の人と遊んでるからみたいな、そういう感じだったら全然、多分それだったら自分で自分で、なんか、言いに行けるんですけど、ま、仕事だと、なんか、それ必要なことですし、別に、なんか、仕事を優先しなきゃいけない時も別にあるじゃないですか。立場を持ってて。ま、なんか、なので、なんか、ちそこで、なんか、自分がが、なんか、学生の自分が、なんか、しゃしゃり出てくのもなんかなとは、なんか、すごい、それで、なんか、相手もやっぱり仕事で精神的に追い詰められる時も多分あると思うんですけど、なんか、そんでこういうことをまた話して、ストレスとかを、なんか、仕事終わりとかにかけるのはなっていうのもあって、なんか、あんまり、そですね、話す時間が、自分から取ろうとは言いづらい感じで。
うん。 はい。うん。 うんうん。 ま、そうですね、ちゃ はい。 うん。 ああ、うん。 うんうん。 うん。 ああ。すごく、その、ま、彼女のこともそうですし、ご自身のこともそうで、す2人の関係のこともすごく考えてらっしゃるなっていうのが今お話ししててすごく思ったんですけど、ただ、あの、もう一回その彼女うーん、そうだな、彼女に話そうっていう風に持ちかけるの、あんまりしつこいと良くないと思うんですけど、う、少し持ちかけてみてもいいのかなっていう風には聞いてて思ったんですよね。
うん。 うん、確かにそうですね、やっぱり。
うーん。 なんか、どっちかが、その、話そうって言わないと、多分始まらないと思うので。
うーん。
で、うーん。
でも、やっぱりこのまま、なあなあで進んでくのが、結構自分的には一番良くないとは思ってて、多分、これ話すの、なんか、ずっと避けずに進んでっても、ま、ただ時間が経ってくだけで、ま、多分何も進まないし、ま、お互いに、なんか、気持ちにも、なんか、ただなんとなく過ごしてるだけで
うん。 はい、ああ。 うん。 うんうん。 うん。 うん。
なんか、あんまりそこに、なんか、なんですかね、将来性が自分は、なんか、見出せなくて。やっぱり言わなきゃいけないってのはずっと思ってるんですけど、やっぱりいつ切り出したらいいかとか、なんか、そう考えてると、多分なかなか言い出せないですね。
うんうん。 うん。 うん。 タイミングに関しては、もう、あの、言うって決めた時がタイミングだと思ってもいいんじゃないかなってふうに思うんですよね。その、この一番いい時期を見てっていうふうに言い始めちゃうと、多分一番いい時期ってないと思ってて。<chuckles> なんか、もちろん、その、言っちゃダメなタイミングは絶対あるんですけど、そのタイミングさえ外せば、いつでも、その、ま、あんまり変わらないというか、後から見たらこのタイミングよりこっちの方が良かったよねってのは、もちろんあるかもしれないんですけれど、それを待ち続けちゃうと、もう多分話をし切り出すことってできなくなっちゃうと思うんですよね。
ああ。 確かにそうですね、今考えてみれば別に
うーん。 うん。
すごく話すのにいいタイミングが今まであったかって言われたら、めつんなかったような気がしますね。ずっと待ってても。
うん。 え、なんかそう、いつがベストっていうのは多分ないんですけど、そのほんとにワーストの時期だけは絶対避けましょう。たあとはもういつでも。うーん、ま、うん、であればその今のお気持ちを大事にするのであれば、まあ、現実的な範囲でできるだけ早くお話しする時間が設けられるといいのかなってふうに聞いてて思ったんですけど、時間って作れそうですか？
そうですね、やっぱり、自分も冬休みがあるので、やっぱりその時がすごくじあんが、ああっちも多分、年末は休みだと思うので。
うーん。 うん。 あ、そうですよね。あの、ま、普通の企業とかの、その、スケジュールで言うと、今年って多分年末年始、ある程度長い時間が取れるはずなんですよね。
そうですね、やっぱりそこがあっちにも、とってもすごい都合がいいと思うので、やっぱりそのタイミングでなんか、なんですかね、話したいことがあるみたいな感じで、切り出して、なんか、そうですね、一応話し合ってみるのが一番いいのかなとは思います。
うん。 うーん。 うん。 うんうん。なんかお互いの、ね、その、お互いにとってちょっと建設的な話が、できたらいいなと思うので、あの、その、もちろん真剣な話をされると思うんですけど、あの、あんまり、この、思い詰めないで、もう、もうちょっと気軽に話すような感じで、いいんじゃないかなってちょっと思います。
うん、確かになんかちゅ気負いすぎてたところはあったのかもしれないです。
<laughs> うん。 ちょっと肩の力が抜けると、もう少しその、なんか話す方も聞く方も楽になったらいいなと思うんですけど。<laughs>
そうですね、ま、なんか
うん。 うん。
ま、これからがちょっと頑張ってなんですかね。
うん。 ね。
いろいろ、あ、何話したいかとか自分の中でも整理して、そうですね、やっぱりなんかタイミングがま、結構多分、これからあると思うので、その時に話せるてみれたらなって思います。
うん。 うん。 はい。 うんうんうん。なんかちょっと勇気いるかもしれないですけど、頑張ってみてくださいね。
あ、ありがとうございます。